Siguro kung gagawin ko, eh, syempre parang nagkakahiyaan pa, di ba? Kapag siguro inapproach nila ako, dun ako makikipag-usap. Natatakot na kasi din ako na ako yung nag-approach, parang, "Ay bakit, parang ano to?" Yung parang ewan ko din, nag-iisip din siguro ako. Pero ano, pag nag-approach talaga sila sa'kin yun, dun na ako makikipagkwentuhan, ganyan. So, sasabihin ko ano yung mga nangyayari sa, ano sa work namin, ganun and naglo-look forward talaga kaming lahat. Yun din naman ang kinagandahan dun, naglo-look forward din kami lahat, sa year-end party namin. Kahit malalayo talaga yung ano, lugar namin? Ay, gusto talaga nilang magkita-kita kami, mag gad gathering kami, magsama-sama kami, para makapag-bonding din, at the same time, makapag-open up din sa syempre, "Team is a team." pa rin naman di ba, sabi nila?
Hmm. Mm. Hmm. Mm. Oo. Mm. Oo, kahit na magkakalayo kayo, di ba? Alam mo, isipin mo na lang na pagkakataon ninyo 'to, pagkakataon mo, ikaw din na, makilala yung mga ka-team mo, di ba? Kung i-confirm kung totoo nga ba, yung kinaiilangan mo or nag-o-overthink ka lang, gumagawa ng sariling multo, di ba? So, meron talagang ganyan, no, yung malakas yung pakiramdam sa tao, no? Um, pero minsan, nakakalimutan din natin yung side na, baka baka nga nagkakamali tayo, yung mga ganon, no? So, gawin mong ano 'to chance, mhm.
Mm. Oo. Mm. <giggles> Mm, totoo. talaga. Mm, yun nga din, kaya nga yung mga sinabi mo din sa'kin, i-aapply ko talaga yun, kapag nagkai nagkakita-kita na kami. Kasi sobrang excited na din ako at the same time nawawala na din sa isip ko na, naiilang na din, naiilang ako na sumama sa kanila. Kaya namulat din ako sa mga sinabi mo, kaya maraming salamat sa mga payo mo na mm.
Mhm. Mm. Basta wa yung first step dyan, put a smile, tapos," Hi," simpleng, "Hi, hello" lang yun, magsisimula na yun na na naturally.
Oo, yun yan. Sunod-sunod na yun, no, like natural na na pakikipag-usap na din. Kaya yun, naglo-look forward talaga ako na mag-ano na kami, yep na kami, para alam mo yun? Para wala na din ilangan, para kasi kapag kami nag-uusap din kami sa chat, parang medyo may barrier pa din, ganun. Syempre, mas ahead sila sa'min and yung mga kasama ko din, matataas din yung mga naging work nila, parang hindi naman sila nagmamalaki, pero meron talaga silang papagmalaki, alam mo yung ganun?
Oo. Mm, oo. Obo. Mm. Oo, oo.
Pero yun, maraming salamat. Oo, salamat sa mga payo mo gagawin ko yan. Hanggang sa muli, paalam.
So i-enjoy mo yung event ninyo, ah!